Ờ, hợp lý, có nghĩa là bạn đ được trả trả lương, gọi là, xứng đáng với công sức của mình bỏ ra cho những cái việc mà mà nó có rất có chuyên môn, thực thực sự hẳn hoi đàng hoàng, chứ hông phải là làm này làm kia, ờ, như như là ở ở Việt Nam. Ừm, lại thấy <laughs> mình làm mình làm mẩy. Họ có ng có nghĩa là bạn bạn cảm thấy là thỏa mãn hơn, có ng cả cái trong công việc là cũng không có bị quá áp lực như ở Việt Nam, đúng hông bạn? Hay là sao ta? Ô!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
Đúng rồi, làm mình làm mẩy. <chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi, mình thấy là nó có áp lực nhưng mà áp lực nó xứng đáng nha. Kiểu như là, ờ, OT thì trả thêm tiền nhân 1.5, nhân 2, ngày ngày lễ OT thì, à, nhân 3, kiểu vậy đó. Rồi, à, những cái mùa mà thiếu người OT thì thì sẽ tăng những cái phần thưởng á để cho các bạn OT, ví dụ giống như mấy cái voucher á, OT 10 tiếng tặng tặng thêm tiền tiếng, kiểu kiểu giống vậy á, mình nhớ hông rõ. Nhưng mà ý là người ta sẽ luôn có cách để nhân viên cảm thấy công bằng và xứng đáng với công sức. Còn còn lúc mình làm ở Việt Nam á, mình toàn OT không lương hông à bạn ơi. <chuckles>
Hay quá! <chuckles> Hiểu. Ô! Ôi chà, c căng dữ vậy ta! Có nghĩa là xứng đáng và có nghĩa là bạn dành cho những người như như bạn đi, là bạn sang ở bển làm là chủ yếu là bạn muốn kiếm thật là nhiều tiền, đúng hông? Kiểu như muốn tự do tài chính chẳng hạn, à, thành ra là, kiểu như là là, có cái cơ hội để mà, gọi là, kiếm kiếm thêm kiếm thêm thu nhập để khi mà làm thêm ngoài giờ như vậy đó. Hay nha! <chuckles> Ờ, nhưng mà cho mình hỏi nha, là hổng hổng biết á là khi mà s tại vì ở Việt Nam á là cái môi trường làm việc của bạn có phải là có tiếng Anh nhiều hông? Hay là hay là tại vì bạn kêu qua bển làm
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Đúng rồi. À. Ừm, ừm, ừm. Hông, mình nói tiếng Việt không à, qua bển là mình mới dùng tiếng Anh á, còn lâu lâu thì mình ra đường mình ra lâu bữa nào mình ngán á thì thì mình hỏi, ơ, mấy cái chú đó là biết tiếng Hoa không rồi để mình nói tiếng Hoa cho lẹ, tại mình cũng biết tiếng Hoa, ừm.
À! Ôi, hay quá! Ừm, có nghĩa là bạn bạn cũng cũng biết tiếng Trung nè, rồi bạn cũng b biết tiếng Anh nữa, nhưng có nghĩa là đã có m
Ừm. Còn tiếng tiếng ơ, tiếng Trung mình, ờ, tiếng Quảng thôi bạn, cái tiếng mà bạn sẽ hay nghe ở Chợ Lớn á. <chuckles> Đúng rồi, cái tiếng đó đó. Đúng rồi. Ừm.
À, à! À! Hiểu, hiểu. Nó là tiếng Kiến gốc người Hoa, ờ, tiếng Quảng Đông. Ưm, có nghĩa là là là s b bạn trước khi đi là cũng đã có một cái nền vững vàng về cái về cái về mặt ngôn ngữ rồi, thành ra cũng hông có sợ là bị bị bị ngợp quá trong cái mọi người nói ngôn ngữ khác như vậy hả bạn? Ừm.
Có nền rồi, vốn rồi. Ừm. Ừ, rất là mắc cười là mình nghĩ là qua bển mình sẽ giỏi tiếng Anh, nhưng tự nhiên cái qua bển mình giỏi tiếng Hoa. <chuckles> Tại vì người Hoa ở bển nó nhơn chiếm nhiều á, ừm.
A! Ủa, hay vậy ta! <chuckles> Ừm.

Ồ! Hay quá, nói chung là phải dành nhiều thời gian, à, tính tính hết rồi, ừm, chứ là trong 1 tháng đó là làm rất là nhiều thứ, kiểu như là, cũng chuẩn bị mà còn vừa, gọi là, đi chơi và, gọi là, làm những cái bữa từ chia tay với rất là nhiều người nữa, hay dữ vậy ta! <laughs>
Ti tính hết rồi, <laughs> đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Đúng rồi, mệt nha, lúc đó mệt thiệt, kiểu, giống như chạy, giống như chạy sô giống như celeb vậy á, hông hông thể tin được. Ừm.
Ừm. Hiểu. Nhưng mà có phải là
Kiểu, mọi người ở Việt Nam cái tính họ rất là, kiểu, trời ơi chắc đi cái này chắc 10 năm 20 năm, kiểu, kiểu vậy á. Thiệt ra có phải như vậy đâu, mọi người hơi nghĩ quá đó, ờ.
<laughs> Ờ. Ừm, ừm, hiểu, ủa, nhưng mà nếu mà nói như vậy thì không biết là là là thường thường là bạn đi sang sang bển là khoảng cỡ bao lâu thì bạn sẽ quay l trở lại Việt Nam? Ừm.
Tầm 3 tháng là mình mình về chơi 1 lần à, còn hông là bữa nào mình mình mình không nghỉ được là mình, ờ, gọi là, mua vé cho người yêu qua chơi, ừm.
Trời ơi! Ồ! Ê tính ra là cũng cũng không không quá là cái gì đó đó đó khắt khe như là những cái nước nước dụ như xa như ở Mỹ ví dụ đi, thì có phải là lâu lâu mới về tại vì ờ. À, đúng rồi, đúng rồi, có cái này là 3 tháng thôi là bạn đã về, có nghĩa là 1 năm là bạn về về được 4 lần lận, đúng hông? Ơ đấy cũng rất là nhiều đó chứ.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ơ, đi thôi rồi, Mỹ chắc a tính theo năm thiệt, ừm. Tính tính theo tháng. <laughs> Ừ, nhưng mà mà ngặt nghèo quá thì, ờm, năm sau mình đang tính, a, đổi phương án là chắc là tụi mình sẽ gặp nhau ở 1 cái, ừm, nơi khác để đi du lịch chứ cũng chán rồi, cũng về đây nhiều cũng chán rồi, kiểu, tính vui là gặp nhau ở Thái Lan để đi chơi hay là gặp nhau ở Indonesia, đó, nó nó ô kê hơn, như vừa đi du lịch vừa gặp nhau.
Ồ! Hợp lý. À! Hay quá ta, có nghĩa là khi mà bay, ờ, sang bển rồi, cũng có một phần, gọi là, tài chính nó hơi dư dả chút xíu rồi đó, đúng hông bạn? Thành ra là muốn thay đổi cái phương án để có thể, ờ, ừm, tận hưởng cuộc sống thêm chẳng hạn, hợp lý phết nhỉ.
Ừm, được, được. <laughs> OT nhiều à OT nhiều quá rồi phải phải xả ra. <chuckles> Con bạn mình đồng nghiệp nó bảo mình là gì ta, phải đi tán lộc á, chứ không lộc hổng vô, nó bảo là sống keo quá là lộc hông vô. <laughs>
<laughs> Á! Hiểu, hiểu. <laughs> Ồ! Hiểu, hiểu. Ủa, nhưng mà bạn cho mình hỏi là khi mà bạn sang bển đó là cái công việc đó là nó có giống gì cái công việc mà bạn đang làm ở Việt Nam hông? Hay là nó khác hoàn toàn luôn?
À.